Eee, kalau yang dalam dalam, eee, hal yang aku maksudnya coba, eee, omongin nih kan, sebetulnya bukan sebetulnya sedih, enggak juga sih. Cuma maksudnya, eee, kita tidak tunjukkan prosesnya lah gitu. Soalnya kalau misal kalau misal udah di umuran aku, kan ini kita udah enggak menunjukkan keberhasilan kita, ya. Tapi kita udah, lebih, eee, menunjukkan keberhasilan anak, entah mungkin dia lagi nerima piala lah, atau dia lagi naik podium, seperti seperti itu kan. Padahal kan kita kita tahu bahwa dia tuh belajarnya ataupun dia latihannya tuh seperti apa gitu kan, gak ke kita posting. Kayak gimana kita perjuangannya, atau biar hari-harinya dia bisa dapat gizi yang cukup, atau suplemen yang apa, biar dia bisa, eee, raih ininya kan, raih, eee, cita-cita dia lah, bisa dibilang kayak gitu kan. Itu kan gak gak kita taruh gitu. Eee, sebenarnya kalau dipikir-pikir kenapa juga harus harus kita taruh ya, kalau dipikir-pikir ke situ ya. Tapi, eee, gak tau lah itu. Gak tau.
Oh oke. Oke. Benar sih Kak, benar. Bener bener. Oh oke, jadi, eee, ini ya Kak, ya, kalau yang Kakak bilang tadi kayak proses dari keberhasilan itu pada saat ini di media sosial memang jarang Kak, dilihatkan ke orang-orang dan memang bener kayak orang-orang sekarang itu pada melihat apa ya, hasil-hasil yang ada dipamerkan oleh orang-orang lain gitu. Jadi mereka itu taunya hasil doang gitu kan. Tapi mereka enggak tahu tuh dari proses-proses yang dilalui setiap orangnya. Eee, tapi kalau gitu mungkin apakah ada hal yang menyakiti Kakak ketika kakak membagikan, hal, apa ya, keberhasilan itu di media sosial? Apakah memang ada orang yang membuat Kakak sedih dengan respon-respon mereka gitu?
Hmm. Iya iya iya. Mmm. Miliki tuh gimana nih? Sebenarnya lebih bukan ke orang lain sebetulnya. Lebih ke ke diri sendiri kok. Kok kayak gini gitu aku nih ya. Padahal aku ini kan orangnya nggak bukan apa ya, bahasanya tuh bukan bukan orang yang, eee, mempertontonkan apa ya, mempertontonkan, eee, keberhasilan atau mempertontonkan ya apa ya, buah dari hasil kerja keras, gak gak, aku tipikal, jarang cerita lah kita kalau dalam dunia nyata tuh. Kalau misalnya bilang lah kita udah udah agak ya bilanglah stabil ya bahasanya. Tapi kalau kita jumpa kawan lama, "Gimana sekarang, eee, keadaan?" "Halah masih berjuang lah kita," gak pernah tuh kita kasih kasih apa ya, bahasanya tuh gak pernah kita menunjukkan bahwa "Ini ini s aku udah di sini loh," gitu, "posisinya," gak pernah loh. Betul, tapi ya heran juga kalau untuk untuk media sosial nih.
Oke. Heeh, bener. <chuckles> Penjelasan ya? Oh oke.